Tem, exatamente. E esse que eu descrevi das id das da da televisão, eu acho que é a melhor descrição que eu consegui encontrar, sabe. Os pensamentos são muito rápidos e aí eu vejo e aí eu tô tentando me distrair, por exemplo, eu já vi, eu já dei a volta no celular inteiro, eu já vi Instagram, TikTok, e-mail, em 5 segundos. Aí eu já fui, já vi roupa, já entrei no computador isso tudo em 3 segundos eu vou fazendo, sabe, porque tá tem muita coisa acontecendo na minha cabeça. E ai os pensamentos sim, são muito rápidos.
Aham. Claro. Hum. Sim. E Aham. Eu te perguntei, porque eu tenho lá alguma experiência com TDAH ou déficit de atenção, e geralmente pessoas com essa neurodivergência têm os pensamentos extremamente acelerados, e você consegue lidar bem com isso, ah, fazendo a sua meditação, ah, né, tentando se distrair, isso, eh eh, funciona pra você?
Uhum. Sei. Funciona bem e inclusive eu achava que eu tinha, eh, TDAH. Eu sempre achei, eu falei: "Não, eu devo ter", porque eu estudei bastante sobre isso, eu sempre gostei de estudar sobre sobre neurodivergências e como é que a nossa cabeça funciona, eu sempre gostei muito disso. Inclusive a me uma das minhas profissões, eh, trabalha em cima disso. Mas eu não não eu faço terapia há 7 anos e eu não sou diagnosticado com TDAH. Não tenho, o meu problema é é a ansiedade, no caso mesmo.
Sim. Olha, que legal. Exato, 7 anos é bastante tempo pra conseguir aí, ver se realmente tem uma neurodivergência ou não. Eh, realmente e você tá muito de parabéns, cara, sinceramente, eu ainda tô impressionado com a sua inteligência emocional, com a sua perseverança pra mudar essa situação, né.
Uhum. Sim. Aham, e eu até queria <chuckles> É muito tempo de cadeira. <chuckles> É muito tempo de experiência, ali, pra pra lidar com tudo isso. Mas olha, eh, logo de primeira eu agradeço muito esse espaço que você me deu, aí, pra você me ouvir. Gostei muito de de compartilhar aí, a minha
<laughs> Exato.